Iya. <laughs>
<chuckles> Bukan enggak sabar nungguin kamu dateng, cuman kayak, baksonya dimana gitu.
Mmm, mhm. Iya, jadi begitu apa namanya, aku masuk gitu ya, masuk ruangan be belum masuk ruanganku, baru lewat pintu itu kan aku mesti ngelewatin eee, ruangan sekretarisnya bosku, gitu.
Mhm mhm.
Itu kan pasti tahu tuh, kelihatan begitu aku keluar dari lift, masuk ke ruangan itu tuh dia langsung, "Oh ini anak boleh datang nih." Gitu kan, langsung dia
<chuckles> Diserbu.
Ngasih tahu yang lain-lainnya, "Eh ini sudah datang nih gorengannya gitu, baksonya," udah pada masuk ke ruanganku tuh. <laughs>
Heeh. Oh, langsung diserbu itu tadi ya, titipan-titipannya. Wah, emang cerita-ceritanya juga ya, yang bikin kangen kampung halaman itu.
Mhm iya jadi dan mhm. Betul, betul, jadi itu selalu mengingatkan aku, dimana bakso itu bisa mempersatukan para kolegaku di ruanganku gitu kan.
<chuckles> Heeh heeh heeh, karena cuman hanya dengan makanan tuh kayaknya bisa ngumpul ya.
Bet Ada alasan gitu kan ya untuk <chuckles> untuk mampir ke ruanganku gitu, padahal kan sebenarnya hanya untuk ngambil itu sih, gorengan terus cocol-cocol git saya mereka enggak sabar langsung dibuka disitu, makan ditempatku rame-rame sambil ngobrol, gitu.
Iya iy heeh heeh. Bener, bener. Oke. Mhm mhm.